فأنا اشتغلت 4 5 شُغلانات في سوق العمل بقى اللي هو تبع القطاع العام يعني.
القطاع العام. طيب هنبدأ بأول شُغلانة بعد ال الbusiness كان إيه هو؟
آه. آآ، اشتغلت سكرتيرة.
تمام س
اشتغلت سكرتيرة، وكنت حابة إن أنا أجرّب، أكتسب خبرة كنت لسه متخرّجة فكنت حابة إن أنا بقى اشوف يعني ها أعمل إيه بقى؟ فكنت
إمم. أيوه آآ
اشتغلت س آه.
آآ، طيب في في مجال معلش أنا ب باقاطعِك أنا يعني أنا حابب أعرف آآ، أنا حابب أعرف عن -عن عن يعني عن شخصيتِك شوية أكتر، فأنا حابب لإن أنتِ آآ، ال ال ال ال ال يعني تاريخ ال الوظيفي عندِك شكلُه مليان من business خاص ل لعمل هنا لهناك، آه، فاللي هو إيه، أحاول آخد بقى شوية خبرة بقى، يعني طيب
لأ، اتفضل. أيوه. <laughs> أيوه. اهم، اتفضّل طبعًا.
كان في في مجال إيه مثلًا أو عن
ال ال ال المجال كان ليه علاقة هي سكرتارية عادية ف في شركة ليها علاقة بقى بال بال بالأقمشة بتاعة ال برضه كان ليها علاقة بالقماش آآ، بالأقمشة آه، يعني ما رُحتش بعيد أوي، الأقمشة بتاعة ال البيت الت الحاجات اللي هي زي بقى ال الكَنَب والستاير آه بالضبط كده.
إمم. آه، ما رُحتيش بعيد يعني، حلو. إمم. مفروشات، كنب، أيوه. إمم، فاهمِك، فاهمِك، طيب قعد
بس أنا بقى كنت سكرتارية يعني بعيدة يعني عن موضوع القماش ذات نفسُه يعني.

أيوه، أيوه طيب قعدتِ بقى في الشغلانة دي قد إيه؟ دي يعني دي ممكن نقول خليها نح نحطها تحت بند ال-اللي هو الشغل ال logistics logistics مثلًا أو اللي هو، آه طي
آه، اتفض امم، آآ، بالضبط، بالضبط. بص، لأ، ما طولتش فيها خالص.
امم.
آآ، طول قعدت فيها تقريبًا شهرين، بس.
طيب. شهرين.
آه، وعلى الفكرة عندي سبب إن أنا أقعد فيها شهرين.
امم، لأ، أصل هو شهرين يعني ما ما يعني ما فيش ما لحقتيش إنك تاخدي خبرة أنتِ يادوبك يادوبك كده يعني عرفتِ الدنيا ماشية إزاي، كنتِ أ أكيد في سبب
آه، ما هو أنا باقول لك أنا كان عندي سبب، آه، كان عندي سبب.
سبب قهري بقى، آه، إيه هو؟
ال السبب إنّه هو آآ، ما كنتش حاسّة إن أنا في الشهر اللي أنا قعدته، كنت بس با بابص على إيميلات وبارد على تليفونات ليس أكتر. فحسيت إن أنا مش باكسب أي خبرة خصوصًا إن أنا لسّه واحدة مِتخرجة جديد، فأنا عايزة خبرات.
أها، امم.
حاجة ت ت ت تضيف لي يعني معلومة جديدة حتى في الCV بتاعي يعني.
تمام. أ فيعني م مت يعني متخرجة جديد حديثة وطاقة ح وحيوية فأنا مش هاقعد إيه، منش اللي أنا مش خ امم دارسة علشان أقعد أرد على إيميلات وك وشغل كمبيوتر لأ، اللي هو روبوتيك يعني أو شغل آلي ده.
بالضبط. بالضبط، ب صح، صح أيوه، بالضبط. هو أنا هي دي كانت الفكرة بتاعتي. فعشان كده رُحت للمجال التاني.
ماشي. خلاص هنعتبر ده هنعتبر ده عُذر مق ماشي معلش قاطعتِك، إحنا هنعتبر ده عذر مقبول، ماشي. الشغلانة اللي بعد كده، شغلانة إيه؟
لا، لا، لا. الشغلانة بقى اللي بعد كده، آآ، ق قلت بقى أجازف ويلَّا بقى ندوس بقى، مش هينفع نضيع وقت أكتر من كده. فرُحت آه، رُحت بقى دخلت في مجال ال آمم اللي هو الcall center.
أ خلاص بقى. امم.